Anda, oye, me gustaría poder externarte, pues, una pequeña situación en la que me env me he visto envuelto últimamente, y pues, digamos que he tenido como una serie de noches alrededor de estas últimas semanas
Okey.
que no he podido dormir del todo bien, ¿sabes? Este, si bien me acuesto, digamos, a las 11:00, 11:30, por cuestiones de trabajo, o de estudio, en en ese instante, pues, termino durmiéndome alrededor de las 3:30, 2:00, 2:00 de la mañana. Y y, pues, bueno, son una serie de pensamientos negativos que me hacen pensar que, pues, que no estoy dando todo el ancho que que me gustaría dar en ciertos ámbitos escolares, este, de trabajo. Y creo que la palabra para definirlo es que, por el momento, creo que no me siento suficiente, ¿no? Y y y y estas noches como de desvelo me hacen como pensar en situaciones donde, quizás, podría mejorar, o quizás podría como tomar algún área de oportunidad para tener un poquito más de dinero, o buscar un trabajo más estable, y pues, digamos que no me lo ha pasado bien últimamente gracias a esta, pues, situación.
Okey, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por compartirme, eh, pues, por lo que estás pasando. Entiendo completamente la situación, y bueno, espero que con algunas de los sugerencias que te pueda dar podremos encontrar una solución juntos. Em, quisiera hacerte algunas preguntas como para entender un poquito más el el contexto de lo que te está ocurriendo. Eh, ¿todos los días aparecen estos pensamientos, o solamente es cuando tienes un mal día?, o, ¿cuando hay algún detonante que ocurra para que esto sucede, o es siempre? ¿Con qué frecuencia?
Muchísimas gracias. Claro. Digamos que suelen aparecer cuando tengo un día, digamos, de muy poca actividad física, o o o digamos en general. Por ejemplo, si un día salgo, digamos, con mis amigos, o que o tengo como algún pendiente de algún papeleo, o tengo como ganas de ver, este, alguna persona, y usualmente ese tipo de tareas me llevan todo el día. Entonces, digamos que cuando ya llego un poquito cansado a mi casa, pues, ceno algo, me la paso un poquito más relax, quizás, veo algo en la tele y me quedo dormido. O sea, eso es como, cuando llego como a salir. Pero, la verdad es que últimamente he tenido mucho tiempo libre, mucho tiempo donde me la paso solo en casa. Entonces, justamente estos días que estoy como con sin muchas actividades, cuando llega la noche es cuando empiezo como a a sobrepensar que, pues, que no estoy aprovechando el tiempo, que que los días se me están yendo como sin sin causar como algún impacto positivo en en como mis finanzas, o en mis proyectos escolares. Entonces, como que siento que no aprovecho realmente, estos tiempos como libres que tengo.
Okey, entiendo. Oye, ¿y suelen tratar estos pensamientos que te invaden como sobrepensar, eh, suelen tratar, eh, específicamente en tu ámbito profesional, en tu ámbito educativo, o pues, es en general de todo?, o sea, ¿son específicamente de ti, como medir con una vara tu rendimiento, o algo así? ¿Son específico de ese tema? ¿O es algo más gen?
Sí, ya me Yo yo considero que por lo menos, esos 2 temas son como los más pesados que tengo actualmente. Entonces, este, digamos que ahorita estoy como en un momento de la vida donde, pues, no tengo muchas actividades, ¿no? Entonces, ya no voy a la escuela porque ya acabé mis materias, entonces, este, pues, me dedico solamente al proyecto de tesis. Eh, en cuanto, digamos, el trabajo mm, también he tenido como ciertos momentos donde puedo trabajar mucho, puedo trabajar poco, pero afortunadamente, digamos, puedo trabajar también desde casa, y entonces, eso ha hecho que mi actividad fuera de de mi hogar se haga totalmente reducida. Entonces pues, siento que no estoy como usando bien las herramientas que tengo para sobrellevar como, digamos, la vida adulta y las responsabilidades. Entonces, eso me hace me ha hecho pensar que, pues, no voy a poder dar como el ancho necesario después.
Okey, perfecto. Oye, y por último, eh, ¿qué haces para intentar dormir cuando aparecen estos pensamientos?, o sea, ¿te quedas sobrepensando y hasta que te llega la madrugada, y de plano te vence el cansancio? O, ah, ¿tratas de ignorarlos, y tratas de dormir y pensar en otra cosa? ¿Qué ocurre normalmente? O sea, cuando aparece.
Pues, digamos que a través de estos días he pensado como algunas técnicas, y al principio pensé que si podi si ponía por lo menos en, digamos, en la tele algún documental o o algún videoensayo sobre algún tema en específico, eh, digamos que pensé que solamente escucharlos me me haría como como un tanto bien, y al principio fue algo que me me medio sirvió, pude conciliar un poquito más el sueño, pero después, ay, como que me empecé a poner como demasiada atención en estos como documentales o videos largos, y me terminaba como concentrando demasiado en ellos para no pensar como en otras cosas. Después, eh, debo admitir que esto es como una digamos, como como una técnica que tengo desde niño y, es como, no sé si es co si suene extraño, una una disculpa, ¿eh?, pero digamos que cuando tengo problemas para dormir
Ah, no te preocupes.
pienso en en como estos canvas, donde la gente pinta cuadros
Okey.
y pienso como en un en uno de estos como soportes, totalmente en blanco, y como que me obligo a no pensar en nada que pueda como llenar ese ese espacio y mantenerlo en blanco, y a veces eso me ha ayudado como a como a dormir, a veces.
Oye, muy bien, creo que te me adelantaste a uno de los consejos que te podría recomendar, o alguna de las acciones que te podría recomendar para que te ayudaran. Creo que es indispensable pensar en algunas técnicas, pues, breves o algo, eh, calmante, o de relajación que te ayude, pues, a relajarte y a dejar todo lo negativo que traes del día y y te ayuden a dormir, ¿no? Primero que nada, quiero que que sepas que, pues, no es, eh, para nada malo el sentir que que no puedes, o que alguna situación te está sobrepasando. Es totalmente normal, y sobre todo cuando se llega a los inicios de la vida adulta. Pero también, eh, me gustaría que te recuerdes a ti mismo lo que has logrado, hasta dónde has llegado, y y que te des una palmadita en la espalda a ti mismo para reconocer, pues, tus logros y por dónde estás, ¿no? Quizá eso te pueda ayudar a a a que te tranquilices y a que no estés tan estresado como de: "Ay, no voy a lograr esto, no voy a lograr lo otro", sino que al contrario, digas: "A ver, voy bien, he logrado esto, he logrado esto", y te va a mantener con la mente clara. Después, eh, podrías retomar, como te digo, alguna rutina calmante en donde
Muchas gracias.
eh, no sé, quizá puedas escuchar música de relajación, este, no sé, algo algo así para que te ayude, no sé, ver alguna caricatura o algún programa de televisión, pues que te guste, también podría ser una buena opción. No sé qué tal lo veas.
Pues sí, creo que dentro de, digamos, las primeras cosas que me pudiste, eh, ah, eh, comentar, creo que, he sido como muy duro conmigo mismo. Eh, realmente a veces me cuesta también, ¿no? Este, hacer como esa reflexión sobre cómo llegué al lugar donde estoy, y cómo las facilidades que ahora tengo gracias a ese esfuerzo. Y y creo que sí, es como un sin un constante sentimiento de pensar que todavía no no estoy como haciendo lo suficiente, ¿no? Entonces creo que tengo que aprender como a valorar estos procesos de los que me he visto envuelto, y que han sido como también positivos, debo admitir. Y y y sí, creo que me hace falta como ser como confrontacional ante como estas situaciones, ¿no? Porque muchas veces siento que llegan estas como sensaciones malas, o emociones fuertes y y que no las confronto realmente con soluciones, solamente como que me dedico a a pensar que la voy a pasar mal. Y y sí, den dentro, digamos, de de poder como ver algo mientras duermo, lo he digo, lo he intentado, pero a veces me concentro demasiado, pero quizás mi problema es que lo he intentado con contenido que no soy como tan familiar con ello, entonces a veces algo me parece superinteresante y me quedo picado. Y y no había pensado como en la posibilidad de de tener como algo con lo que ya sea familiar, ¿no? Que que ya conozca como la historia, los personajes, y y me pueda como causar un sentimiento más de calma, ¿no?, al saber que lo al saber cómo realmente van a pasar las cosas, quizás eso me ayude a a conciliar un poquito más las cosas.
Okey. Sí, claro, sin duda, eh, tú puedes conocer como que cierto tipo de actividades, pensamientos, rutinas, o programas que te lleven a tu zona de confort y que quizá eso te pueda ayudar a sentirte seguro, a sentirte en paz, y que puedas descansar bien y que te dé sueño más pronto. Eh, no sé, eh, hay muchísimos métodos simples para relajar los pensamientos por el momento, puedes, ah, mantener la respiración un momento, o distraerte, como te decía, con con otra cosa, con música. Eh, y quizás, si en algún momento te llegaras a sentir muy presionado, por último podrías considerar el apoyo profesional, si así persiste o empeora, pero yo confío mucho en ti. Yo creo que con esta serie de de, pues, estrategias que te estoy dando, podrían ayudarte, y yo sé que vas a hacerlo lo mejor que puedas, que vas a estar muy bien. Igual en cualquier momento que quieras volver a hablar, eh, aquí estoy para ti y aquí te escucho siempre que quieras.
Ay, de de verdad muchas gracias. Debo admitir que, pues, hay momentos donde, digamos, me me encierro como en en las posibilidades, y se me hace como el mundo chiquito, sin pensar como, justamente, ¿no?, todas este abanico, ¿no?, que yo podría como aprovechar para sentirme un poquito mejor. Y y, debo admitir que no se me había es es como difícil admitir que igual y en algún punto, sí necesitaría como ayuda profesional, pero me voy a quitar, quizás, un día de estos la pena, voy a em empezar a investigar por dónde puedo yo acudir a alguna sesión, quizás, de prueba, y y ver que de qué maneras puedo conectar como con este tipo de de interacciones, porque debo admitir que, jamás he tenido como la valentía de hacerlo, pero ahora viéndolo como desde este filtro que me estás presentando es muy probable que sí lo necesite. Y, pues, oye, de de verdad, este, de nuevo, muchas gracias por escucharme, sé que a veces son, como, temas complicados, temas difíciles, pero necesitaba, como, mucho la la mirada nueva de alguien.
No, muchas gracias a ti. Yo confío en ti.